โอ้โฮ จริง ๆ หลายเหตุการณ์นะคะ ก็แบบ เอ่อ ยกตัวอย่างนะคะในที่ทำงานค่ะ คือจะชอบใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ แล้วก็เหมือนเป็นเสื้อกันหนาว แล้ว คือมันเป็นสไตล์ค่ะ วัยรุ่นใส่กัน คือตอนเนี้ยมันเหมือนเป็น trend กำลังฮิตมา อย่างเงี้ยค่ะ ใส่ <chuckles> ไม่ค่ะ หนูว่าอาจจะเป็นเพราะตัวหนูด้วย แล้วก็ชอบเสพสื่อ คือจะเป็นเสื้อน้ำเงิน กางเกงน้ำตาล คือปีเนี้ยค่ะเป็นปีที่สีน้ำตาลแบบกำลังมา trend กำลัง in trend อย่างเงี้ย เราก็รู้แล้วว่า เนี่ย แต่งตัวแบบเนี้ยเป็น Streetwear แบบ เออ อย่างเงี้ย มัน มันไปทำงานได้ อะไรเงี้ยค่ะ แล้วเพื่อน ที่ทำงานที่สนิทแบบรุ่นเดียวกัน แล้วเขาก็บอกว่า "แต่งตัวอะไรเนี่ย?"
ค่ะ อือฮึ อ อือ อ๋อ เหรอคะ มันเป็นแบบ ไหน คะ? ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อืม ค่ะ ๆ <giggles> อาจจะ บ เข้าไม่ถึงแฟชั่น
ไม่ วันเนี้ยคือหนูอะถามเขาว่า "เฮ้ย วันนี้แต่งตัวเป็นไงบ้าง?" แล้วเขาก็พูดว่า "แต่งตัวอะไรเนี่ย?" เราก็ช็อกเลย แล้วก็ทั้งวันนั้นน่ะเราก็รู้สึกแย่อยู่เลย <chuckles> เราก็แย่กับคำพูดนั้นไปเลย เพราะรู้สึก เฮ้ย หรือว่ามัน เพราะอะไรนะ มัน มันไม่เท่เหรอ หรือมันอะไร? แต่เราก็ไม่ไปกล้าถามเขานะคะ เพราะว่าเรารู้สึกว่า ยิ่งถามเดี๋ยวเรารู้สึกแย่ เราก็ เอ๊ ยังไงดี? คือมันก็ อืม เราก็ไม่ได้ไปฟัง เพราะว่าเราจะเปลี่ยนตัวเขา หรือว่าเราจะแบบไปแบบพูดอะไรให้เขาฟัง แต่เรารู้สึกว่า เอ๊ะ ทำไมล่ะ? แต่ว่าวันนี้เราออกจากบ้านแล้วเรามั่นใจนะ แล้วทำไม ทำไมแบบต้องมาคิดอย่าง นั้น? อือ มันเหมือนมันหงุดหงิดในใจอะค่ะ แต่ว่าเหมือนเราก็ช่างมันแล้วก็ปล่อยผ่าน ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าจะแต่งตัวให้สวยกว่านี้ อา มันก็จะ เป็น ความคิดประมาณนี้อะค่ะ
ค่ะ <chuckles> ค่ะ <giggles> ค่ะ เออ ๆ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ก็คือเราอะก็รู้สึก เอ่อ ขาดความมั่นใจไปในวันนั้น แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวฉันปรับอีกทีหนึ่ง แต่ แต่เราก็จะใส่ชุดนั้นเหมือนเดิมไหมคะ? หรือว่า เราคิดว่า เฮ่ย เดี๋ยวเราปรับไปอีกแบบหนึ่งดีกว่า?
อืม ก็ใส่แบบเดิม ก็ให้ ให้เขา ให้เขามองแบบไม่สวยไปก่อน เพราะว่าเราก็ชอบใส่แบบนี้ มันสบาย ๆ แล้วก็ดูเหมาะสม ดี อะไรเงี้ยค่ะ ก็ ก็เป็นคาแรกเตอร์แบบนี้ไปแล้ว งี้ค่ะ
<giggles> อืม ค่ะ ๆ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ก็ในเรื่องของการแต่งตัวมันก็มีความชอบไม่เหมือนกันน่ะเนาะ บางทีอะเราอาจจะได้รับคำชม บางทีเราอาจจะได้รับคำติกลับมา อย่างเงี้ย แล้วถ้าในกรณีที่เขาชมล่ะคะ มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างคะ?

โอ้โฮ ถ้าเป็นแบบ ในแง่บวกนะคะแบบเรื่องชมเนี่ย เรายิ้มอยู่นะ เรารู้สึก โอ๊ย วันนี้นี่สุดยอด ถ้าสมมุติว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่า แต่งตัวสวยนี่ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว คือจริง ๆ แค่ 1 คนชมนี่เราใจฟูไปแล้วว่า อา วันนี้คิดถูกวันนู้นวันนี้ หรือแม้กระทั่งการแต่งหน้า อย่างเงี้ย เราก็ภูมิใจแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ มันก็กลับกลายเป็นเรื่องภูมิใจ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้ำ แล้วเราก็มีกำลังใจมาทำงาน <chuckles> เพราะว่า มันเป็นเรื่องที่มันเล้กเล็กอะ รู้สึกว่า เฮ้ย เรา เรา เราชอบนะเวลาคนมาชมเรา อย่างเงี้ยค่ะ กลับกันน่ะค่ะ ก็เหมือนเรา จริง ๆ เป็นนิสัยส่วนตัวด้วย ก็ชอบชมคนอื่นว่า แต่งตัวสวย ถ้า ถ้าเขาแต่งตัวไม่สวย ก็จะไม่ชม ก็จะเฉย ๆ แต่ว่า ถ ถ้าวันไหนเขาเกินมาตรฐานของเขาที่แบบ เออ แต่งตัวดูดีจังเลยอะ แล้วก็จะชมเขาตรง ๆ ว่า อ๋อ มันสวย เพราะว่าแมตช์กับสีนี้นะ เราก็แบบบอกอย่างนั้นกับเขาไปเลยอะค่ะ
ค่ะ อือฮึ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เออ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการ แต่งหน้าอะค่ะ ถ้าเกิดว่า เป็นในแง่ของการแต่งหน้าเนี่ย คือบางคนเนี่ย เขาก็แต่งหน้าแบบ โทนเดียวไปเลยเนาะตลอดชีวิต บางคนเนี่ยก็แต่ง หน้าเก่งมาก เปลี่ยนโทนเปลี่ยนแนวได้ตลอด สำหรับเราเนี่ยการแต่งหน้าที่มันเป็นแบบ ที่เราชอบอะค่ะ มัน เป็นแนวไหนคะ?